C c'était trompeur, en fait.
Et ouais, exactement. Et ensuite une fois arrivé, heu, c'était un petit hôtel, heu, voilà pas pas très très luxueux on va dire. Et qu pourtant déjà cher pour ce que c'était.
Mmh mh.
Et là ils me ils me donnent ma chambre, et la chambre en fait tu avais un escalier super étroit qui descendait jusqu'à la chambre il y avait un escalier qui descendait sur quoi? Heu, 5-6 mètres quand même. Et, heu, je sais plus ce qui s'est passé, mais j'ai fait un genre de de de crise, heu, je sais pas si c'était de de de panique ou de claustrophobie ou un truc comme ça.
Ah!
Donc je suis retourné, heu, à l'accueil leur demander s'ils avaient pas une autre chambre. Donc ils avaient encore une autre chambre de libre, mais côté rue, alors que celle là était côté cour. Et je dis: «C’est pas grave, hein, je prends côté rue.». Donc la chambre était, heu, plus spacieuse et surtout il y avait pas une espèce d'escalier mortuaire pour y descendre. Par contre, heu, je sais pas si tu sais, mais à Londres, heu, les feux tricolores pour les piétons, i ils font du bruit pour les aveugles, pour signaler quand ça passe au vert.
Mmh mh. <chuckles> A ah, du coup, ça a dû être très désagréable depuis ta chambre du coup d'entendre ce bruit constant. Il y avait pas de double isolation, en fait?
Ouais, z c'est ça. Voilà. Non, voilà. Toutes les, heu, 3 minutes, j'entendais cette espèce de bip, et puis c'est un bip bien fort, et pour couvrir le bruit de la circulation bien strident. Donc j'ai passé la nuit avec ça.
Ouais.
Alors je me suis dit, le lendemain- heu, l'avion était je crois en début d'après-midi- heu: «Le matin je vais dans un cybercafé» parce qu'il y avait pas encore les téléphones aussi développés qu'aujourd'hui. Donc je suis allé dans un cybercafé, je me suis dit: «Là, je réserve pour, heu, pas que ça m'arrive en Islande». Donc je réserve, heu, un truc j'ai pris l'auberge de jeunesse. Je me suis pris, heu
Oui. D'accord! Donc tu as réservé en fait la v le jour de ton départ pour, heu, l'Islande, heu, ton arriv? Et combien d'heures entre les 2?
Pour le soir même, ouais, pour pas me retrouver le bec dans l'eau. De vol? Heu, je crois qu'il y a 3 ou 4 heures. C’est pas très long, finalement.
Ouais. Ouais, c’est pas long effectivement. Mais du coup, c'est, heu, quand même, heu, sacrée aventure, hein, parce que tu fais vraiment tout au feeling. Mais bon, c'est grâce à ça aussi que tu vis un voyage qui est vraiment authentique. Donc, tu as réservé, tu étais dans une auberge de jeunesse, du coup tu étais dans une chambre avec d'autres personnes, c'est ça?
Ouais. C'est clair. Alors oui et non, c'est-à-dire que, heu, pour une question de budget, j'avais pris, heu, un dortoir 6 personnes, je me suis dis: «Bon 5 autres personnes, ça va, c'est pas la mort, ze je peux supporter.». Et comme on était hors saison, heu, les 3 premières nuits, j’avais personne, donc j'étais tout seul dans le dortoir.
Mmh. <chuckles> Super!
C'était assez cool, et seulement la dernière nuit il y a eu, heu, je sais plus, ils étaient 3 ou 4 heu anglais, tiens des c’est marrant d'ailleurs qui étaient venus dormir, heu et c'est tout, voilà. Donc j'étais, heu, j'avais le dortoir pour moi tout seul pour, heu, un un truc genre, heu, 20 balles la nuit. C'était plutôt pas mal.
Mmh.